Certo, certo. No, no, assolutamente, questo è un ottimo sistema anche. E loro come come hanno reagito quando le hai di messi di fronte, diciamo, questa realtà che poi, avevi i conti alla mano, diciamo? <chuckles>
Ce c'era s sempre qualcos'altro che deva che v che dava vantaggio al fatto di avere casa, insomma, pe per fartela breve. C'era sempre quel qualcosina lì in più, i li l'X, 01 che dava un vantaggio a chi aveva la casa di proprietà. E <chuckles>
O okay. Niente in quest'equazione o okay. Okay, okay, assolutamente. Ma, ehm, invece, in famiglia, ehm, non parlate mai di questa di ques diciamo, di questa soluzione? Siete molto convinti del fatto di voler rimanere voi in in nello stato, diciamo, in cui siete adesso, quindi in affitto?
Mh, sì, direi abbasa abbastanza convinti, sì, n e n è una spesa che si potrebbe anche prendere in considerazione, non è una cosa che, mhmm, mhmm ehm, da cui siamo lontani, hai capi o se vo se volessimo, i si p si potrebbe s sostenere il mutuo, non no no non sarebbe una grande differen sì, sì, sì, non sarebbe una ga è proprio, sai quando uno si s trova bene dici: "Ma perché devo cambiare?" <chuckles> Alla fine
Totalmente impensabile, okay. Okay. Certo. Okay, 'na soluzione si trova. <chuckles> Okay. È giusto, scusami. Forse è proprio quella la la risposta che che dovresti dare, non- secondo me- ai tuoi familiari, ai tuoi amici quando ti incitano per a fare questo passo. Dici: "Ma guardate, è un s una cosa molto soggettiva. Noi a livello familiare abbiamo il nostro equilibrio, no, ci troviamo veramente bene così, perché dovremmo cambiare? Capi capisco che possono esserci molti più vantaggi nella possedere un immobile rispetto che affittarlo, perché, insomma, sei a casa tua, dite hai un tutto un altro tipo di di rapporto, vuoi fare dei lavori, insomma, tan tante cose, no. Nessuno ti butterà mai fuori, ecce però se io mi trovo fondamentalmente bene così, perché devo cambiare? Tanto non siamo tutti uguali."
Mh. Eh. Ma sì, ma anche perché abbiamo il anche perché bisogna dire anche che il il proprietario de ehm, dei muri è sem sempre stato una persona molto, mhmm, ehm alla mano, insomma, le volte che abbiamo detto: "Ma perché non rifacciamo il bagno," non l'ha de non ha non l'ha detto né A e né B. "Ma perché non non sistemiamo un attimino la cucina, facciamo questa modifica," non ha da non ha de quindi ogni volta che abbiamo voluto fare qualche miglioria, lui è s sempre stato è sempre stato disponibile perché gli paghiamo un bell'affitto, eh. E dici verità. <chuckles> Quindi non non c'ha mai negato no, non ci ha mai negato questi miglioramenti perché tanto rimangono rimangono suoi, mica me li via
Certo. A modo, okay. È stato disponibile. Chiaro, chiaro, certo. Eh beh, indubbiamente, anche quello aiuta. <chuckles>